Sì esatto. Ehm, banalmente studiando, no, ehm, conoscendo, imparando, anche, mhmm, magari usando l'empatia, cioè quindi per me la base è proprio l'insegnamento dell'empatia, no, perché uno magari si mhmm, si mette anche nei panni di chi ha vissuto veramente, ehm, queste tragedie perché poi alla fine son tragedie, no.
Mh-mh. Okay. Certo, sì, sì, sì.
Ehm, quindi, ecco, a l'importante, secondo me, appunto mettersi nei panni, quindi come facciamo, appunto, a metterci nei panni dell'altro? Studiando, capendo, ehm ascoltando anche chi ha vissuto questi orrori, no
Mh, mh, mh. Beh sì, sì.
a posto di magari denigrare. Tu invece che ne pensi?